तो मेरी ना 1 समस्या है और समस्या ये है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कौन से काम पहले करूँ और कौन से काम बाद में करूँ। एक अनिश्चितता है और अनिश्चितता में मैं समझ नहीं पाती हूँ प्राथमिकता किस चीज़ को पहले देनी चाहिए? वो प्राथमिकता कैसे मैं तय करूँ कि अ अनिश्चितता होने की वजह से ना बहुत सारे काम मेरे आगे-पीछे हो जाते हैं कि अरे! मैं ये काम अभी कर लूँगी या बाद में कर लूँगी। और अभी और बाद में करते-करते वो जो काम होते हैं कहीं न कहीं टल जाते हैं या नहीं हो पाते हैं।
हुँ, हुँ।
तो मुझे इस चीज़ से ना बहुत समस्या आती है बाद में जैसे कि अ अ, बहुत सारे काम जो मेरे ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए जैसे कि अ, बिजली का बिल हो गया है ना? और भी ऐसे बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं कि मान लीजिए आज की डेट में मुझे ये चीज़ करनी है, बैंक जाना है। और वो कहीं न कहीं अ, हो क्या जाता है कि अनिश्चितता हो जाती है और वो काम टल जाते हैं। मैं कल पे टाल देती हूँ या फ़िर सोचती हूँ बाद में चली जाऊँगी अरे! थोड़ 1 घंटे बाद चली जाऊँगी ये काम कर लूँ। पता चले 1 घंटे बाद का समय मन में बोल कर वो टाइम ही निकल गया। वो फ़िर मतलब जा ही नहीं पाई वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस अनिश्चितता को कैसे टालूँ? क्या काम मतलब अपनी प्राथमिकताएँ कैसे तय करूँ? तो अगर मुझे आप इसमें कुछ सुझाव देंगे तो शायद ही मेरे लिए काफ़ी मददगार हो जाएगा जी।
हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं आपकी स्थिति को जो है बिल्कुल अ, समझ पा रही हूँ। ये अनिश्चितता जो है इससे जो है आपकी अ, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अ, असर डालता ही है निर्णय लेने के लिए भी। तो मैं आपको कुछ सुझाव दूँ उससे पहले आपकी स्थिति को थोड़ा और समझ लूँ मैं। तो मुझे आप बता सकती हैं कि ह हाल फिलहाल में अ, कि इस समय में आपके पास लगभग कितने काम और कितनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं जो आप मतलब निभा रही हैं?
जी। देखिए अ, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि, मेरे जो काम और ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, सच में ये तो नहीं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा हैं पर बहुत ज़्यादा हैं ये ज़रूर कह सकती हूँ। क्योंकि अ, जैसे कि मैं एक अ, गृहिणी हूँ और गृहिणी का जीवन तो आपको पता होगा। कितनी व्यस्तता रहती है घर में कितने सारे काम होते हैं और वो भी तब जब परिवार सम्मिलित हो।
हुँ, हुँ। हाँ, जी।
तो, मैं एक परि सम्मिलित परिवार में रहती हूँ और अ, घर में इतना काम, इ बड़ा घर है और ज़्यादा लोग हैं। तो घर के काम करते-करते समय पता है और दिन के 2 ढ़ाई कब बज जाते हैं सुबह से 6 बजे के उठने के बाद से कि मैं आपको बता नहीं सकती मतलब बिना रुके काम करना रहता है सिर्फ़। ये मान लीजिए कि अ, जैसे मैं अ, बीच में आधे घंटे का रेस्ट लेती हूँ। 6-7 बजे जो भी उठती हूँ उसके बाद अ, 10 अ, बजे करीब अपना आधे घंटे का रेस्ट लेती हूँ और मुझे फिर लगातार 2 स 2 बजे तक ढ़ाई बजे तक लगे रहना पड़ता है। इतनी व्यस्तता है। साथ में मैं घर से जैसे काम करती हूँ अ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ फ्रीलांसिंग। तो मुझे उस पे भी काम करना होता है और कहीं न कहीं मेरा वो जो घर के चलते हैं ना तो मेरा ये जो काम है जो मैं करना चाहती हूँ जो मेरी एक आय का स्रोत है, वो कहीं न कहीं रह जाता है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है मैं नहीं कर पाती तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये मेरा काम रह गया और सच में म मुझे बहुत अ, और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मेरा जो जहाँ से मेरी आय आती है जहाँ से मैं कुछ सीख पा रही हूँ जहाँ से मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ। और कहीं न कहीं अ, मैं कर पा रही हूँ तो मैं मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो मेरे परिवार के भी काम आ सकता है। तो जब वो काम रह जाते हैं तो मुझे बहुत अ, दिक्कत होती है बहुत दुखी हो जाती हूँ, और कहीं न कहीं तनाव भी होता है कि मेरा ऐसा काम रह गया मैं नहीं कर पाई। तो वहाँ मुझे अ, एक एक बता रही हूँ तनाव की स्थिति आती है मैं चाहती हूँ कि मैं प्राथमिकता तय करूँ पर वो प्राथमिकताएँ कैसे तय करूँ वो वो मेरे से हो नहीं पा रहा है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी बातों को अ, समझ पा रही हूँ। अ, ऐसा महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आप मुझे एक और बात बताइए कि क्या जो जितने भी काम हैं या जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, है ना? और साथ ही साथ में जो आपने बोला कि आप अ, घर से काम भी करती हैं उसको समय नहीं दे पाती हैं। तो क्या इनमें से किसी भी काम के जो है ना स्पष्ट समय या एक जो डेडलाइन बोलते हैं वो है, कि आपको उसी समय की सीमा में ही आपको उसको पूरा करना है?
देखिए, जो घर के काम हैं तो वहाँ तो ज़रूर एक अ, कहते हैं ना कि अ, दिनचर्या मेरी बंधी ही हुई है क्योंकि अ, घर के कामों के लिए मैं लेटलतीफ़ इसलिए नहीं कर सकती अ, जैसे कि सुबह में उठने के बाद घर सम्मिलित लोग रहते हैं, सम्मिलित परिवार है। तो सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं चाय-पानी, नाश्ता स्कूल बच्चे स्कूल जाते हैं उनको छोड़ अ, उन्हें लंच तैयार करना फिर जो पुरुष हैं घर के वो भी ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए भी नाश्ता और अ, टिफिन देना क्योंकि दोपहर का खाना वगैरह उनको देना ही होता है। तो ये सब ज़िम्मेदारियाँ मैं इनको टाल नहीं सकती ये तो मुझे समय के हिसाब से ही पूरे करने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं इनको मे मेरे लिए टालना बहुत मुश्किल है या कि अ, मैं तो ये बोलूँगी असंभव है इन चीज़ों को मैं बदल नहीं सकती इनके लिए तो मुझे कैसे भी करके काम करती हूँ फटाफट करूँ जैसे भी करूँ मुझे टाइम से करके ही देना होता है ये, जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल मैं समझ पाई हूँ और ये जो अ, रोज़मर्रा के काम हैं या घर के जो काम हैं कहीं न कहीं अ, उसका तो अ, समय सीमा जो है उसी में ही करना ही पड़ता है। तो अ, मुझे आप एक बात बताइए जैसे कि अ, कौन से काम जो हैं ना वो सबसे ज़्यादा आपको दबाव महसूस कराते हैं, कौन से काम की वजह से आप ज़्यादा ये अ, महसूस करती हैं बताएँगी?
जी, देखिए। अ, बिल्कुल आपको बताऊँगी कि जैसे मैंने बताया कि मैं गृहिणी हूँ और काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं मेरे लिए कि, मुझे समझ नहीं आता कि मैं काम मतलब जो मैं काम करना चाहती हूँ। जहाँ से मेरी आय का स्रोत है, मैं उसके लिए काम कैसे निकालूँ? क्योंकि दिन के 2 ढाई बज जाते हैं। ठीक है काम करते करती, घर के, इसके बाद अ, बच्चे घर आ जाते हैं और आपको तो पता है बच्चे इतने सीधे भी नहीं होते की वो बस आएँ, खाएँ और सो जाएँ, कहीं न कहीं उन्हें शैतानियाँ करनी होती हैं स्कूल से आके, परेशान करना होता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसने मारा, उसने ये किया, ये सब उनका इतना अ, चीज़ें चलती हैं कि 1 घंटा तो उसमें ही निकल जाता है। फ़िर शाम 1 घंटा मुझे उस दौरान गैप मिलता है और इसके बाद वही घर का, अ, चाय पानी शाम का, थोड़ा बहुत नाश्ता और स 6-7 बज जाते हैं। तो इसके बाद अ, शाम के खाने की तैयारी शुरू क्योंकि परिवार सम्मिलित है, तो अच्छा ख़ासा टाइम भी लग जाता है, मुझे किचन में काम करते हो। समय अ, निकाल पाना में, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कैसे, अपने काम के लिए समय निकालूँ अ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम के लिए एक एक समय निकालूँ। जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए देखिए और रात के का मतलब ये सब किचन के काम निपटाते निपटाते मुझे, साढ़े 10 11 आराम से बजता है और सारे दिन की थकान के बाद, जब मैं अपना काम लेके बैठती हूँ। तो सच में मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं होती कि मैं, उस काम को इतना अच्छे से कर पाऊँ, फ़िर भी मैं करती हूँ जितना हो सकता है, मैं उस काम को करने की कोशिश करती हूँ। और इसके चलते कहीं न कहीं, बहुत तनाव की स्थिति हो जाती है मेरे साथ और वो सर दर्द, वो ऊर्जा की कमी, वो वो वो, चीज़ मेरे साथ होती रहती है और मुझे लगता है कि, जो कि मेरे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। जी।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। मैं आपकी समस्या समझ पा रही हूँ, एक ऐसे परिस्थिति में जो है, आप जैसा महसूस कर रही हैं, ये बिल्कुल होना ही है और मैं आपको जो सलाह दूँगी, मेरा यही सलाह रहेगा कि देखिए अ, सबसे पहली बात ना ये समझना ज़रूरी है कि अनिश्चितता में प्राथमिकता जो है ना, भविष्य को नियंत्रित करने के लिए नहीं होता है। ये वर्तमान को सँभालने के लिए होता है बल्कि, तो आप का सबसे पहला कदम मुझे लगता है ये होना चाहिए कि, सब कुछ एक साथ सुलझाने की कोशिश जो है, वो ना करें। क्योंकि हम कई बार ऐसा करते हैं, कि सारी चीज़ें जो है ना एक ही बार में सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है सारी चीज़ें जो है अ, ख़राब हो जाते हैं अ, कि जब हालात साफ ना हो, तो आपको ये भी ज़रूरी नहीं है ना की हर फैसला अभी लिया जाए या कुछ निर्णय को जो है अभी नहीं कहना जो है, ऐ ऐसा आप सोचिए कि किसी-किसी समय पर जो है ना आपको ना कहना भी ज़रूरी है, और ना कहना जो है ना, ये बिल्कुल भी सही है। आपको अंद अपने अंदर ये भावनाएँ लानी है। और देखिए अ, दूसरी बात यही होगा की नियंत्रण जो है ना नियंत्रण में आने वाले काम को ना वो पहचाने। खुद से पूछें कि अभी मतलब मेरे नियंत्रण में क्या है? जो आपके नियंत्रण में है ना आप वही कर सकते हैं, आप अपने नियंत्रण से ज़्यादा अगर आगे बढ़ के कोई भी काम करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है वो काम नहीं हो पाएगा। तो जिन कामों पर आप तुरंत कुछ कर सकते हैं ना, उन्हें पहले रखे, <smacks lips> ये मन को जो है ना स्थिरता, मतलब देगा। अगर आप सोचते रहेंगे और आपके नियंत्रण में जो है भी नहीं उसको भी करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं देखिए काम भी नहीं बनेगा। और अ, क्या बोलते हैं? जो नियंत्रण जो है काम में, वो भी नहीं हो पाएगा। तो एक और बात ये भी है देखिए कि, दबाव और महत्व में फ़र्क करना। क्योंकि अ, क्या है ना कि हर रोज़ से चिल्लाता काम है, देखिए काम तो हर रोज़ ही होता है, है ना? तो सबसे ज़रूरी नहीं होता है कि जो काम, जो है ना हर रोज़ आपको पूरी तरीक़े से करना ही है, या सारा जो है आपको काम ख़त्म करना है। क्योंकि आपकी शाँति, आपका स्वास्थ्य, अभी तो ये अभी आपको सँभालना है ना? ये भी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है आपकी, जब तक आप अपने आप को ध्यान नहीं देंगे, तो फ़िर आपको ये भी तो आपकी एक प्राथमिकता है। है कि नहीं बताइए? आप जैसे बोल रहे हैं कि मुझे काम के लिए समय नहीं मिलता है, पर सबसे बड़ा महत्व और सबसे बड़ी प्राथमिकता, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर और आपकी शाँति को लेकर है, जब आप शाँत रहेंगे। और आप स आपका स्वास्थ्य जो है वो सही रहेगा, तो कहीं न कहीं देखिए आप जो, ये अनिश्चितता है ना काम पे, उसको सँभाल पाएँगे। और देखे लंबे भविष्य के बजाय आज या इस हफ्ते पर ध्यान दें, अभी पे ध्यान दें, वर्तमान पे ध्यान दें, अनिश्चितता में ना छोटे लक्ष्य जो हैं बड़े सहारे बनते हैं। तो छोटे-छोटे हिस्सों में अगर काम बाँट के आप करेंगे, तो कहीं न कहीं देखिए, आपको इससे भी काफ़ी मदद मिलेगा और देखिए पाँचवा मेरा यही सलाह होगा, कि पर्याप्त को स्वीकार करें। जैसे की हर काम मतलब परफ़ेक्ट तरीक़े से करना ज़रूरी नहीं होता है। कभी-कभी काफ़ी, <clicks tongue> मतलब होता है ना कि अच्छा ही आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होता है, कि जितना भी हम कर पाए है ना, वही सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप अपने काम के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आज को आपको कप कपड़े धोने हैं, तो आज ही आपको कपड़े धोने हैं। आप आज की बजाए कल भी धो सकते हैं। तो ऐसे काम को जो है ना प्राथमिकता दीजिए। उससे क्या होगा ना आपका ये अनिश्चितता और जो अपने इसलिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, या अपने काम के लिए। इससे थोड़ा-थोड़ा करके आप अपने काम के लिए समय निकाल पाएँगे बहुत शाँतिपूर्वक, तो और आख़िरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, जब रास्ता साफ है ना और अ, ब तब तो बहुत आसानी होती है, जब रास्ता साफ ना दिखे तो सबसे पहले अपने कदम सँभालिए, दिशा बाद में बदल जाएगा। इस वज़ह से अपने आप को थकाइए मत, वो प्रेशर डाल के, कि मुझे सारे काम एक ही साथ ख़त्म करने हैं। कुछ काम कल के लिए भी छोड़िए, कुछ काम परसों के लिए भी छोड़िए और आज के दिन के लिए जो प्राथमिक है, उस चीज़ को आप सुनिश्चित करिए और उस चीज़ में आपको होता है ना कि, नहीं अनिश्चितता जो है, वो ना बनाइए और निश्चित करिए। तो अ, मैं कहीं न कहीं अ, आशा करती हूँ, की मेरा सुझाव जो है, आपको भविष्य में काम आएगा।
अजी। अच्छा। जी। जी। उ, हुँ। जी। उ, हुँ, हुँ। जी। जी। जी। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए और सच में मुझे लगता है ये, जो आपके सुझाव हैं ये मेरे भविष्य में काम आएँगे। दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।